Waduh waduh, ya jadi pantesan, eee, laku gitu ya, pantesan enak gitu?
Iya. Iya, udah udah lima puluh tahun, eee, dia baru ngaku bahwa goreng kremes ayamnya tuh pakai minyak babi. Selama ini yang beli kan kaum ini nih, orang muslim semuanya yang beli, udah 50 tahun baru ngaku. <laughs> Nah, iya bayangin aja sih. Heeh, cuma kan, apa ya
Wah. Waduh, waduh. Iya, ah. Heeh, iya iya. Ah, iya, iya, gak kan dosa sih emang, <chuckles> yang makan gak kan dosa gak tahu ya? Heeh. <chuckles>
Mhm, bener, cuma kan yang makan jadi ketipu kan, kayak u 50 tahun bukan dikit-dikit gitu kan, 5 bulan aja udah, eee, kayak gimana gitu rasanya kesel mungkin, tiap kumpul keluarga ada yang dibawa ke situ, gitu kan, kita nggak tahu, yang dijual ayam goreng, Mbak, mhm mhm.
Nah. Iya iya. Heeh heeh. Waduh. Mhm mhm. Nah. Terus? Iya, terus terus itu dilaporin gak ke pihak yang berwajib sih?
<chuckles>